Imm, ben, eee, aslında, eee, iyi ya da kötü diye ayırt edebileceğimi düşünmüyorum. Neden? Eee, çünkü aslında biraz önce sorduğum sorunun içinde bununla ilgili bir soru vardı. O da şuydu. Eee, hani, eee, "Bugün ne dinliyorsun?" diye sormuştun. Eee, bugün çok iyi şarkılar var, eee, ama çok felaket şarkılar. Çok felaket, ımm, müzik ürünleri de var gerçekten ama gerçekten iyi şarkılar, iyi gruplar, iyi sanatçılar da var. Yani mesela bir Coldplay'i, yani, kimse, eee, herhâlde kötüleyemez. Bir sürü mesela bir Coldplay'in şarkıları, eee, yani çok daha güncel o. Emm, ama, emm, benim açımdan eskiyi beğenmek daha kolay. Çünkü insan hep, eee, kendi genç orta yaş hadi orta yaşlı demeyelim ama genç ve daha, işte, orta yaşa doğru olan dönemini zaten özlemek ve aramak o o zamandaki, o dönemdeki enerjisini hep gıptayla a anmak durumunda. E, şimdi, öyle olduğun zaman o sırada yaptıklarına karşı da bir özlem duyuyorsun ve bu müzik bunun bir parçasıysa o da o nostaljinin bir parçası oluyor ama bu onun iyi olduğu anlamına gelmiyor. Onu söylemeye çalışıyorum.
Tamam. Tamam. <chuckles> Evet. Tamamdır. Kesinlikle. Evet. Anlıyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten o zamanlarda. Duy Anlıyorum, anlıyorum. Zaten o zamanlarda duyguların çok yoğundu. Eee, yoğun olduğu yani yoğun yaşadığın zamanı o, ııı, en hareketli, en eğlenceli hem, böyle, hem vücudunun
Tabii. Tabii, daha yaşadığını ız daha ı derinden hissettiğin dönemler yani.
Eee, kesinlikle yani kesinlikle bir şey yaptığında dibine kadar yaptığın, zaman algısını kaybettiğin, muhteşem arkadaşlıklar edindiğin, gerçekten hem fiziksel olarak hem mental olarak en üst seviyede olduğun zamanlar. Kesinlikle o zamanda dinlenilen müzikler, eee, asla unutulmaz. Senin için de, eee, dahi olsa dünyada yani dünya genelinde, insanlık genelinde bu bu şekilde işliyor. Eee, benim sorum aslında şuydu, yani evet sen de söyledin zaten. Teknoloji geliştikçe müziğe ulaşılabilirlik daha da hızlandı. Artık çok rahat bir şekilde internet sayesinde birçok eski müziğe hatta dinlemediğimiz, e sevdiğimiz sanatçıların dinlemediğimiz, daha önce duymadığımız parçalarını dinleyebiliyorsun. Yani
Evet. Evet. Aynen öyle. Evet. Doğru. Çok temiz. Bir de şey Pardon. Çok doğru, bir de temizlenmiş bir şekilde.
Kesinlikle. Eski yani eski o, ııı, sesi düzenleyip
Hani, remastered diyorlar ya.